كان طيّب خلّيني أسألك هل هل ب إزاي بتغيّر مزاجك لمّا بتسمع أغنية مثلًا؟
يعني مثلًا أ مثلًا لو لو واحد مثلًا عاوز يغيّر مُوده فيسمع مثلًا أ أغنية فرايحي مثلًا.
تمام، إيه أكتر أغنية مثلًا آآ، فرايحي تحب تسمعها؟
واخد بالك؟ آآ، مثلًا
<clears throat>
آآ، حاجة مثلًا لحكيم.
آه، زي إيه؟
ع على فكرة حكيم برضو أسطورة على فكرة، صوته روعة.
أ طبعًا، طبعًا، طبعًا.
أ أنا سمعته live يعني من غير موسيقى ومن غير حاجة كده، المواويل وبتاع، صوته رهيب.
ودلوع كده يقل يقلب لك المسرح. <laughs>
أيوه، أيوه، أيوه.
أنت تحب تسمع له أغنية إيه مثلًا؟
يعني مثلًا اللي هي الأغاني القديمة بصراحة اللي هو، فاكر ط طبعًا فاكر أغانيه القديمة اللي هي بتاعة، الحق عليه ونار وكلام ده، آه جامدة آه.
أنا آسف. الحق عليه، آه، الحق عليه الحق عليه هو اللي خان، الحق، <laughs> ق
أيوه بالضبط، بالضبط، أغانيه جامدة يعني، وبرضو له، أغاني برضو أ أ برضو جديدة كده واحدة كده فَلتة والّا بتاع حلو هتلاقيها مِسمعة في كل حتّة، بس طبعًا مش فاكر الأسامي أوي يعني.
هو عسُّولة بصراحة، امم. ك كان ليه أغنية حزينة أنا عمري ما أنساها لأني سمعتها في الجيش، وحياة ربنا ما بانساها أبدًا، كل ما باسمعها بافتكر أيّام الجيش، اللي هي بتاعة إيه، يا لِيل الغُربة يا امآيا، يا نهار أبيض على الأغنية دي تقطّع لما باسمعها، باعيّط لازم أعيط، لأني بتفكرني بأيام سودة، في الجيش، <laughs> وك بالظ وكانت بتس بس يعني هي كانت <tsk> أعتقد كانت ألفين قبل ال يعني أنا كُنت أنا كُنت في الجيش 2014 أعتقد أهي كانت قبل 2014 ولكن، اتشهرت بعدها، يعني يقول لك يا لِيل الغُربة يا امآيا يا لِيل الغُربة بيطول يا ريت ما سافرت من الأوّل، وبيقولها بح بِحرقة، فاهمني، أنا خلصت جيش وكُنت باسمعها ف يعني على الMP3 ما كانش معايا تليفون فأما روّحت أمّا رُحت ال ال ال نزلت أجازة سمعتها بقى إيه، آآ على ال بفيديو كليب يا نهار أبيض على الحزن، كميّة الحزن اللي فيها، هو بصراحة من الناس اللي باحبها أوي يعني.
امم. آه، آه، آه، جميلة، جميلة، آه جميلة أوي. هو إحساسه عالي فيها أوي. امم. امم، امم. اهم. امم، آه فعلًا آه.
ربط بين الاتنين خُد بالك بين ال بين الفرايحى والحزين يعني، طَب لو سألتك على أغنية حزينة تحب تسمعها؟
أيوه، أيوه.

حلو، حلو.
آه، يعني بس طبعًا المشكلة في الأسامي يعني فاهم، الواحد في آخر اليوم مش مِركِّز يعني.
زي زي زي إيه مثلًا؟ آآ أغنية حزينة مي كان فيه ليه أغنية حزينة كده آآ اسمها إيه؟ <tsk> ال الحُب الحُب الحقيقي ما كانتش حزين. لأ.
ما كانتش حزينة لأ.
أ كانت لي ف فيه أغنية حزينة ليه برضه كنت سم إمم، آه، القلب الطيب.
له أغاني مُعيّنة حزينة كده حلوة، يعني، يعني يعني مثلًا أنا أحب القلب الطيب. دي أغنية حزينة، وأغنية لحمادة هلال دموع.
آه، حمادة هلال برضو من الناس ال ال و ومحمد محيي برضه خُد بالك من الناس ال اللي تقطّع القلب. <laughs>
ما هو ده الحزين اللي بيكسّ لأ، محمد محيي أسطورة في الموضوع ده بالذات.
ص هو بتاع تحسها شبهُه كده، من الناس ال من الكآبة بصراحة.
أيوه، أيوه.
آآ إيه تاني؟ رومانسية طيب، لو سألتك على حاجة رومانسية.
رومانسية. آآ محمد حماقي.
آه، آه.
محمد حماقي له أغاني جامدة بصراحة، آه، واخد بالك.
آه، آه، آه، صحيح. هو حماقي خُد بالك برضو يعني <tsk> حلو كده، فاهم؟ وبرضو اسمه إيه ده، رام اسمه رامي إيه؟ رامي
إمم، إمم. آه، رامي آآ اسمُه إيه؟
اسمُه أنا باحب أسمع له، سمعته كمان أغنية كده عجبت رامي صبري، آه، رامي صبري على فكرة كوي هو بيقلد عمرو دياب شوية لكنه إيه آآ آه.
رامي صبري. إمم. هو آه، صوته حلو فعلًا، ل فيه كده فلتات زي عمرو دياب أصلًا يعني.
فيه ليه أغنية مشهورة أوي باحب أسمعها أوي، آآ مشهورة أوي، آآ مش فاكرها بصراحة، ولكن أنا إيه برضو ب يعني بالقّطهُم ولكن باحب أسمع القديم أكتر يعني. والله بُص يا حُبي، أنا الموضوع كان لذيذ وأنا باشكرك جدًا، وأشوفك إن شاء الله على خير تاني إن شاء الله، حبيبي مع السلامة، مع السلامة، إن شاء الله مع السلامة.
إمم. ألْف شُكر، إن شاء الله، أسمعك تاني إن شاء الله.